Но ты имеешь в виду чем-то заняться- это работа или это забота о себе, о теле, а, там о здоровье, ментальном или что-то такое?
<laughs> Ну, у меня получается Получается, я ну да, конечно же, это в первую очередь забота о себе. То есть вот у меня начинается утро, я готовлю для себя такой стакан-эликсир, я его называю.
Так, расскажи, что там н
Да, ну, это должен быть, э, стакан тёплой воды. То есть, ам, ну, это должна быть минеральная вода. И я в неё, может быть, чу дыб Да, вот я люблю пить именно минеральную воду. А, у нас есть источник в городе. То есть вот эту воду прям её черпают, черпают прям в нашем городе и на вот нас Ей, этой воде 300 000 000 лет. То есть когда-то когда-то вот остался, да, а тут н ле после ледникового периода вот эта вода, которая замёрзла, она пробилась, э, она вниз докопалась. И вот н открыли с скважину, и эту воду черпают. Н-да, то есть такая, да, вода вот из нашего источника
Мгм. А, именно минеральная? Ага. Так хорошо. Ой, какая прелесть, ага. Да ты что? Мгм. Супер. Так. Мгм. То есть, получается, это натуральная минеральная вода.
Да да, которая вот так долго так долго она, а, под землей пробыла, и она же прас просочилась через землю, напиталась этими минералами. И вот, то есть это должна быть минеральная вода. И я добавляю еще немного уже такой кипяченой воды, чтобы и вода была ку приятной комнатной температуры.
Ой, классно. Мгм. Мгм. Мгм. Класс. Мгм, понятно.
А, добавляю туда, м Сбрызгиваю лимоном и немножко гималайской соли, вот этой розовой, чуть-чуть. Мгм, то есть, ну, чуть-чуть, чтобы так так ль вода была немножко солоноватой. То есть для меня с утра натощак выпить стакан воды- это вот, а
Да, знаю такой. Мгм. Мгм. То есть ты такой pH-баланс свой, э, с утреца приводишь в норму? Мгм.
Да, и вот и я прям чувствую, я как вот загоняю своё тело ш в пищеварительную систему, то есть, э, утром мне это надо обязательно выпить, и потом у меня уже просто начинается моя рутина- это уборка кухни. А, по я её уберу, и потом, может быть, я что-нибудь, э, позавтракаю, такой ни неплотный завтрак.
Мгм. А, то есть ты, а, до завтрака. Сколько времени проходит между тем, как ты встала, и лёгкий твой завтрак? Мгм.
Мгм. Мгм. Как я вста Ну и получается, где-то, а, ну, 2 часа где-то проходит.
Слушай, ну, у тебя такое интервальное голодание, может быть, ты ещё делаешь, чтобы
Ну, как, м м, ну, пач ну, не совсем, потому что интервально должно быть 16 часов, но у меня
почиститься? Мгм. Ну, 12, кстати говорят, щас двенадцать тире шестнадцать. Да, уже 12. <chuckles>
Уже и 12, да. Ну вот. Уже 12, то есть. А, самое главное для меня, важное до завтрака, вот за 30 минут до приема пищи, выпить вот этот вот тёплый стакан воды.
Мгм. Мгм. Понятно.
И потом уже просто начинается домашняя рутина- это уборка кухни. И по вот я её приберу, и потом, может быть, я что-то ип и там позавтракаю или выпью чашку кофе, какую-нибудь шоколадку. Ну, такая вот приятная спокойная рутина.
Мгм, да.